Quem ajudar a lavar louça ou quando a mesa estiver limpa.
<laughs> Ótima, maravilhosa.
A mesa tá limpa é, e <chuckles> uma coisa que ela que ela faz, eu não concordo muito que é: "Quem faz a sobremesa tem que lavar a louça, tem que lavar a louça da sobremesa.", né?
Ai meu Deus, como assim? Quem cozinha lava a louça também? <chuckles>
É. É. Aí porque assim, a vasilha do do doce ela sempre fica aquela crostinha, né? E o doce nunca sobra, então sempre tem que lavar a vasilha do doce. E já que você já está lavando a vasilha do doce
Sempre.
<chuckles> você já lava logo o resto.
Já la lava vai lavar todos os pratinhos dos doces.
É, isso não serve para ela tá, porque <chuckles> ela faz a comida e a gente que ajuda.
<laughs> É, também tá recebendo, né. <chuckles> Tá recebendo todo mundo ali. E os seus filhos eles como que eles veem isso? Essa união da família, essa esses encontros de domingo com a avó?
É, tá na casa dela. Então, eu tento passar para eles que isso é algo muito importante, porque como eles são muito novos, eles não têm ainda essa essa mesma percepção que a gente tem, de afeto, lógico, eu tento passar para eles que aquilo lá é um momento especial, só que meus filhos, ainda bem, não têm muito essa questão de celular, de ficar o grude de celular. Então eles têm muito É, então é algo que eu f ajudei em casa, e que eu consigo levar também pra pra rua. Por quê? Porque eles têm muito afeto pela avó. Então quando fala: "Ó, domingo a gente vai pra casa da da da bisa". Nossa, <chuckles> é aquela loucura, a semana inteira.
Uhum. Uhum. Sim, isso isso é importante. Sim. Uhum. É festa.
"Que dia que a gente vai? Que dia que gente vai?" Que às vezes não tem muita noção ainda do dia, né?
Ah, fica na expec fica na expectativa já, né?
É, ansiedade.
Às vezes pode ser que para eles, agora não f é é legal ir na bisa e tudo, mas as às vezes ainda eles não entendem esse significado, assim, como você não entendia tanto quando você era criança. E hoje dá pra sa dá para ver que você dá muito valor a isso. Que você cresceu com isso e quer continuar, né?
Aham. Sim.